¡Ay, qué padre! Oye, ¿y me podrías contar así detalladamente cómo fue desde la compra de boletos y y todo este proceso hasta la culminación del concierto?
Claro que sí. Mira, primero yo lo vi, yo estaba en el gimnasio. Y y en el gimnasio hay pantallas cuando estás en la caminadora y tal. Y vi que pasó este anuncio, esta publicidad de varios artistas que venían y no sé qué, y lo vi a él y dije: "¿Qué? ¿Él viene para acá? No, no, no, yo tengo que ir a ese concierto". Entonces lo busqué por Internet y vi cuánto costaban los boletos. Incluso habían algunas que eran como VIP para estar más cerca de él y tal. Pero no, yo compré la la normal, la de <chuckles> compré la versión humilde. <chuckles> Entonces <chuckles> Entonces, en ese caso, pues, eh, la compré sin pensarlo mucho. <sniffs> Y entonces lo dije en mi en mi grupo de trabajo, dije: "Ah, mira, eh, Juan Luis Guerra viene, y yo voy a ir, yo quiero ir y no sé si ustedes quieren ir". Dice: "Ah, sí, él viene, no sé qué, yo también voy a ir", dijo otro. Y dijo otro: "Ah, sí, yo también voy". Dije: "Ah, bueno, pues, vámonos todos juntos".
Sí. Sí. Guau. <gasps> Ajá. <laughs> Sí. Claro. Sí, sí, sí. General, ¿no? Okey. <chuckles> Guau. Claro.
Y decidimos irnos. Y había un compañero como que no estaba seguro, por el dinero y tal, y le dijimos que tu Que tenía que ir, que tenía que ir, que no fuera tonto, que aprovechara la oportunidad, que íbamos a ir todos juntos. Y como que no quería que no quería. Y ya cuando se cuando estaban llegando los días, la compró.
<laughs> Guau. Oye, ¿alcanzaron a tener los, mm, los lugares cerca, todos ustedes?
Entonces, sí. Es que no era con sillas, era todos de pie.
Oye, y padrísimo entonces, ¿no? Porque tienes la oportunidad de de bailar y de moverte con esa libertad Ajá, okey.
Sí, así es. Sí, así es, así es. Lo único que no era muy padre era que, pues, habían muchas personas. Habían personas muy altas delante de nosotros. Y algunas llevaron banderas, muchas personas también llevaban banderas de de sus respectivos países para que el artista viera el apoyo de los distintos países y, pues, eh, a veces las banderas no nos dejaban ver nada.
Ay. Sí. Sí, me imagino. Bueno, ¿y luego?
Pero sí.